Dunque, oggi vorrei parlare con te di lingua, ma più nello specifico, vorrei sapere da te se nella tua famiglia, c'è nella quotidianità una lingua che parlate, e se sì, che lingua è, se è un dialetto specifico di una regione d'Italia, oppure una lingua, mhmm, straniera, perché qualche dei tuoi genitori non è italiano. Puoi parlarmene un po'?
Allora, più che un dialetto, è una lingua completamente diversa, perché io ho origini del Marocco
Mhmm.
e quindi son cresciuta, ehm, in un ambiente, comunque familiare, in cui parlava entrambe le lingue.
Okay.
Ehm, diciamo vabbè, è stato sempre molto naturale, perché appunto da quando ero bambina imparavo l'arabo a casa, ovviamente dai miei genitori, mentre poi a scuola imparavo l'italiano. Quindi è stata crescita, ehm, contemporanea, e sono molto contenta in realtà di aver avuto questa formazione, perché penso che sia il modo molto più efficace per imparare una lingua, e assorbirla in modo comunque, ehm, compatto, perché comunque se la vivi tutti i giorni, la parli tutti i giorni, la alleni tutti i giorni, comunque ti rimane impressa.
Okay. Mh. Certo.
Ehm. E e niente quindi sono molto contenta, ovviamente capita spesso, che mischio le parole, quindi magari, uhm, in una frase dico parole in arabo, o parole in italiano, ehm, o anche intere frasi.
Sì. Okay, quindi insomma tu a ca ma ancora oggi parli, ehm, il immagino che si chiami marocchino come l'abitante, oppure ha un altro nome la lingua?
No, no è marocchino, che è un dialetto dell'arabo, ehm, è come se dicessimo il dialetto napoletano, quindi è molto simile, ma ancora molto diverso per le varie influenze che avuto tra la Francia e la Spagna, ehm, quindi è molto di diverso dalla radice, e infatti mi ci sto anche impegnando a imparare la lingua ufficiale dell'arabo.
Okay. Okay. Okay, quindi, diciamo che tu, ad oggi, sei bilingue, perché, conosci molto bene il marocchino e l'italiano, perché, appunto, hai avuto la le forma mentis base, date dalla scuola, e, come ti sembra, questa cosa dell'avere una lingua, diversa, in casa, e div ehm, risp diversa, appunto, rispetto a quella che parli, solitamente, nella quo tua quotidianità, con amici, o con colleghi, se lavori, o colleghi universitari.
Allora, io lo trovo, in realtà, un vantaggio, e, mhmm, mi piace, il fatto che, uhm, riesca a mescolare, così facilmente, delle delle parole, sia in arabo, che in italiano, e quanto mi venga naturale, e, penso che sia, anche, una cosa molto curiosa, poi, ehm, maga da ascoltare banalmente, perché, magari, i miei amici, se parlo al telefono, magari, con mia madre, e mescolo le parole, magari loro ne capiscono a metà, e metà non le capiscono, quindi, è molto curioso, ehm, p come, appunto, magari, banalmente, mia sorella, mi capirebbe per tutta la frase il discorso, mentre i miei amici, non capirebbero niente, banalmente. Ehm, e penso, anche, sia un modo, comunque, mhmm, bello, da, uhm, sfruttare. Cioè, banalmente, magari, se sei in giro, ma può essere anche una cosa stupida, però, è una cosa carina, secondo me, alla fine, ehm, se sei in giro, e, magari, n ci son discorsi, che non vuoi trattare davanti a persone, magari in metro, sull'autobus, dove c'è tanta gente, basta che switchi la lingua, e e banalmente, m comunque, puoi raccontare, magari, cose private, a tua madre, che è di fianco a te, o al telefono. Comunque, ehm, è una bella skill da avere, e sicuramente, è una cosa che io cercherò di tramandare, anche i miei figli, un giorno.
Mh-mh. Sì. Mh. Okay. Mh-mh. Certo. Okay, e invece, quando vi trovate, comunque, in un contesto sociale, dove, ci sei tu, con la tua famiglia, ed eventualmente, ehm, amici di famiglia, italiani, che non non parlano la vostra lingua. In quel contesto lì, come vi come vi comportate? Cioè, continuate, comunque, tra di voi, a parlare la lingua che, tendenzialmente, usate in casa, oppure, ehm, cercate di, uhm, conversare in italiano, anche se per voi, comunque, risulta una forzatura, perché, nella vostra quotidianità parlate in marocchino.
Ehm, in realtà, sarebbe il contrario, perché, ad esempio, quando andiamo dai miei nonni, in Marocco, quindi, magari, sa anche i miei cugini, che sanno solo l'arabo, capita che, magari, io e i miei fratelli parliamo in italiano, il che è, anche, uhm, comunque, mhmm, brutto, perché comunque, loro non capiscono, e ed è una situazione, comunque, da evitare. Infatti, cerchiamo di evitare il più possibile, però, per noi, è molto più facile, per discorsi, o determinati argomenti, parlare in italiano, perché è la nostra lingua madre, mentre l'arabo, sì, la conosciamo, però non a livello da fare discorsi, magari, anche politici, economici, banalmente, magari, con le mie cugine, parliamo di università, quindi, tra il nostro sistema scolastico, e il loro, e spiegare determinati concetti, è difficile, in arabo, perché non l'abbiamo mai af affrontato, e quindi, è sempre una sfida, è un cercare di trovare dei sinonimi, di spiegarsi, di mettersi in gioco, quindi, uhm, mi piace il fatto che, comunque, effettivamente, sì, conosco l'arabo, però, non così approfondito, come, invece, l'italiano che, alla fine, è effettivamente, la la mia lingua.
Mh-mh. Okay. Mh-mh. Sì. Okay. Okay, e per caso, vi siete dati delle regole, sul, come, gestire le varie conversazioni in casa, cioè, ogni tanto, vi capita, comunque, di fare un cambio lingua in casa, per comodità, oppure c'è una regola fissa, che prevede che, in casa, si tenda a parlare solo la lingua d'origine, ma, perché, volete mantenerla viva?
Eh no, purtro allora a casa mia, insomma, è stata delle regole, ehm, però anni fa, effettivamente, mi ha fatto pensare che mi ero imposta io una regola, nel senso che non mi ero resa conto che parlavo sempre in italiano a casa, e quindi stavo perdendo un po' l'arabo e purtroppo sappiamo tutti che una lingua la devi praticare, perché sì è vero l'ascolto attivo aiuta perché comunque la tieni allenata, ma la pratica è fondamentale. E, quindi, mi stavo rendendo conto che la stavo un po' perdendo, e avevo difficoltà, magari, a formulare delle frasi, eccetera; e quindi mi sono imposta che ogni volta che parlavo con i miei genitori, io dovevo formulare tutte le frasi in arabo, tutte, quindi se non capivo anche cioè se magari non conoscevo una parola, trovavo trovavo un sinonimo, comunque devo esprimermi in arabo, e questa cosa mi ha aiutato. Effettivamente è una cosa che ormai pratico da 3 anni e ormai è diventato molto naturale, cioè ogni volta che magari parlo con un mio genitore, parlo in arabo, magari anche con i miei fratelli ogni tanto capita, però con i miei fratelli ci scappa di più l'italiano sicuramente.
Mh. Okay. Eh sì. <exhales> Mh. Sì. Okay. Okay, quindi diciamo che tendi ad avere un approccio, mhmm, molto più che legato a qualche tradizione, un approccio un po', passami il termine, ovviamente, egoistico per cercare di mantenere vive entrambe le lingue, quindi per cercare di mantenere vivo soprattutto l'arabo, ti sei imposta questa regola per te prettamente.
Esatto, sì, sì, sì. Ehm, invece magari quando, invece, siamo in Marocco, quindi dovremmo tenere un linguaggio sempre comunque legato all'arabo, quando magari scappa che sento magari le mie sorelle parlare in italiano e dico: "Guarda, magari parliamo in arabo, così almeno capiscono il nostro discorso" perché, banalmente, stiamo semplicemente parlando de anche di cose stupide, però in un contesto in cui magari l'altra persona non capisce e qua e magari si senta a suo a disagio, ehm, non è il massimo, quindi cerchiamo sempre di sforzarci, anche perché è uno sforzo, alla fine, perché, mhmm, passare da parlarlo magari solo in in casa a parlarlo h24 in famiglia è molto diverso.
Mh? Sì. Sì. Quindi diciamo che, mhmm, ti ca cioè ti tu cerchi sempre di trovare un metodo per non rendere gli a per non far sentire gli altri a disagio. Ma ti è mai capitato che qualcuno, quando magari ti ritrovi ad andare a trovare la tua famiglia in Marocco, ti facesse notare, per questo magari ti sei posta il dubbio adesso che lo stavi mettendo a disagio, perché non riusciva a capire quello che tu dicevi in italiano, e, quindi, tu da lì hai cercato un po' di correggere il tiro, per evitare, insomma, quest'ulteriore disagio alla persona, oppure sei tu che ti sei sempre posta questo problema, senza che qualcuno te lo segnalasse?
No, è sempre stata una accuratezza che ho avuto io, nel senso che banalmente in Marocco c'è un altro dialetto, ulteriore, ehm, che ad esempio le mie cugine sanno, ehm, e noi non sappiamo. Quindi magari capita che loro parlino in quella lingua, noi non capiamo e dici: "Okay, quindi effettivamente sono mi trovo nei loro stessi panni." Quindi non capire una lingua in in un discorso, e quindi ho capito che alla fine è come la stessa cosa con l'italiano. Cioè, quindi magari banalmente, siamo io e mia sorella che parliamo in italiano, e vedi mia cugina di fianco che ci guarda un po' confuse, e penso che sia comunque brutto a prescindere. Cioè, anche se banalmente parliamo di cose stupide, è comunque giusto includerla, ehm, anche perché saremmo capaci alla fine di discuterne in arabo basta un po' di sforzo alla fine.
Okay. Okay. Mh-mh. Okay. Okay, quindi diciamo che il tuo approccio, è un approccio tendenzialmente molto inclusivo, perché è giusto che in casa ci sia una buona atmosfera, dove nessuno si senta escluso. E relativamente a questo discorso, mi vorrei riagganciare a una cosa che hai detto prima, ovvero che ti piacerebbe, quando un domani avrai dei figli, o se li hai già insomma, ehm, crescerlo bilingue; e ti sei già fatta un picchiano di come mettere in atto questa tua idea?
Ah, in realtà sarà molto curioso, perché ne parlavo l'altra volta appunto, anche con mia madre, il fatto che, io appunto non sapendo l'arabo come madrelingua, cioè ovviamente sono madrelingua, ma, magari determinate parole non le so, perché non son cresciuta in Marocco, o comunque non ci andavo molto spesso. Ehm, insegnargli l'arabo nella mia maniera, sarà un po' complicato, perché non lo cioè lo so be lo so bene, ma non benissimo, ehm, quindi una cosa sicuramente una regola sarà quella di, ehm, parlarlo a casa, perché sarà l'unico ambiente in cui lei appunto si esporrà in un ambiente comunque culturalmente marocchino, e si sentirà anche più libera di parlarlo sinceramente. Ehm, però appunto anche s perché non ho intenzione, forse di vivere in Italia, ci tengo anche forse un po' a insegnarle anche l'italiano, penso che sia comunque ehm, s son 2 lingue che è giusto che io poi le insegni, perché le so, e sicuramente poi le sarà anche utili in un futuro, ma anche solo per bagaglio culturale personale, sinceramente.
Mh. Mh-mh. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Sì, ma, mhmm, tu lo sai anche scrivere la tua lingua d'origine, oppure la sai solo parlare?
Allora, in realtà il marocchino essendo, comunque un dialetto, per a ehm, allora è praticamente in a in Marocco come lingua ufficiale c'è l'arabo ufficiale. Quindi non è letteralmente una lingua il marocchino, è più un dialetto e quindi c'è solo la traslitterazione, quindi come scriveresti tu le parole che dici in arabo, ma con le lettere latine. Ehm, e poi c'è la lingua ufficiale che è l'arabo, che pro sto imparando, perché appunto lo sto studiando all'università, ehm, perché ci tengo, ovviamente, comunque a imparare la radice, cioè, è fondamentale, senso che so che è un dialetto del mar del dell'arabo, ma non è come sapere il il dial cioè il la lingua ufficiale, che sarebbe un peccato non impararlo sicuramente.
Sì. Mh. Okay. No, beh, su questo hai pienamente ragione, perché è importante, soprattutto quando ci si fa carico di insegnare a qualcuno che sta prendendo qualsiasi cosa, è sicuramente importante cercare di insegnargliela nella maniera più corretta possibile e, mhmm, oltre magari a al tuo insegnamento, quindi tu che tenderai a parlare in nella lingua che vorrai comunque trasmettere come seconda o prima lingua, insomma in base alla tua preferenza, hai mai pensato di proporre poi ai tuoi futuri figli, quindi sai magari facendoti un po' un'idea del futuro, dei corsi per far sì che, comunque, loro già da piccoli sappiano la lingua corretta, quindi l'arabo corretto, oppure dici che gliela vorrai insegnare come l'hai imparata tu, quindi come seconda lingua da gestire in casa, ma poi c uhm, se vorranno approfondirla lo potranno fare, come stai facendo tu con l'università?
Ehm, no entrambi i modi che dicevi prima, nel senso che, uhm, gli permetterò di fare un corso, perché comunque è il modo migliore per imparare una lingua e per dargli una routine, perché comunque è fondamentale da bambini, fatti anch'io in realtà ho fatto un c una scuola quando ero più piccola, c'andavo il il sabato mattina, banalmente, e avevo imparato a leggere, a scrivere, che sono cose banali però, comunque, essendo con un alfabeto completamente diverso e nuovo, ehm, è comunque anche bello magari mettersi in un'aula con altri bambini, è molto più coinvolgente, ehm, mentre a casa appunto lo utilizzerò, mhmm, comunque nella quotidianità, quindi magari come si dice uhm, per favore un coltello, porta, eccetera, quindi le gli elementi base, ehm, però u utilizzerò anche magari lo strumento dei libri, quindi magari quando prima di andare a dormire con le storielle o con le immagini, penso che sfrutterò questo, o anche i cartoni, ogni tanto, comunque sono utili.
Mh-mh. Okay. Okay. Mh-mh. Okay. Quindi diciamo che, a tuo avviso, essere cresciuta bilingue già da piccola e poi magari un domani rendere, ehm, tuo figlio, o i tuoi figli, bilingue sicuramente avrà dei vantaggi, rispetto comunque a una persona, che magari italiano, che parla l'italiano e parla solo quello, o il marocchino che parla solo q la sua lingua, senza conoscerne delle altre. Quindi tu ritieni, col senno di poi, di aver avuto un vantaggio rispetto a qualcuno che non parla 2 lingue?
Uhm, sì, sì penso di sì, perché comunque uhm, penso anche per vari studi, hanno dimostrato, che il fatto di nascere bilingue ti permette di allenare maggiormente il il cervello, ehm, e penso che sia una bella qualità da avere, perché banalmente un bambino che sa parlare tan cioè, 2, 3 lingue è è veramente ammirevole secondo me, ed è il modo anche più facile per imparare una lingua cioè q quando si è più piccolini, quando si è adulti è un po' più difficile, quindi è giusto sfruttare comunque quegli anni, ma farlo anche in modo giocoso, ecco quella è la parte fondamentale secondo me, cioè non renderlo un peso per il bambino ecco.
Mh. Oka No certo, beh, assolutamente è fondamentale che per i bambini resti tutto un gioco. Sai, mi ha fatto molto piacere questo tuo punto di vista, sul sapere più lingue già da bambini, perché è molto interessante quello che mi hai raccontato. A presto.
Grazie a te per avermi dato la possibilità ed è veramente un bell'argomento da trattare.